Ja, also, ähm, bei mir sieht's im Moment so aus, ich habe, ähm, recht viel Stress, äh, mit Arbeit, ne? Und ich habe mir eigentlich so das schon immer so gemacht, dass ich mir so 'ne Pause eingebaut hat ähm, habe zum Schwimmen, weil ich halt, ähm, auch von zu Hause arbeite, ne, und auch recht flexibel bin und das ma auch total gerne mache und das ist so 'n echt äh, gut, ähm, so als, äh, äh, Balance zum ständigen Am-Schreibtisch-Sitzen, ne? Aber in letzter Zeit habe ich gemerkt, dass ich da überhaupt irgendwie nicht zu komme, wirklich mich zu entspannen in meinen Pausen, weil die Gedanken, die kannst dir so vorstellen, dass ich dann, äh, schwimme oder im Jacuzzi sitze und anstatt mich zu entspannen, denke ich dann schon darüber nach: „Okay, wenn du gleich wieder am Computer sitzt, ich äh, dann machst du das und das.“ Ich denke dann praktisch schon wieder an die Arbeit und, äh, wie ich meine nächste Aufgabe mache. Und das, äh, ist sogar, wenn ich abends dann Fernsehen schaue, ne, ähm, dass die Gedanken dann wieder so abschweifen, dass ich, ähm, ga so, ähm, irgendwie dann aus äh, Teil der Serie ausblende und, äh, das überhaupt nicht mehr so richtig mitkriege, ne? Und, ähm
Mhm. Mhm. Oh, mhm.
da bin ich bin ich jetzt auch an einem Punkt, wo ich halt, äh, jetzt irgendwie wieder halt 'n bisschen entspannen lernen muss, äh, weil, ähm, ich fühle mich auch echt K. o. und, äh, da muss, ähm, mal wieder etwas, äh, Ruhe reinkommen, ne? Und ich ich habe ja diese Pausen, aber ich möchte jetzt irgendwie auch wieder dazu kommen, dass ich in der in diesen Pausen auch echt abschalten kann.
Mhm. Mhm. Ja, das kann ich verstehen. Das ist dann kommt man eben gar nicht zur Ruhe, mental, ne, wenn das ständig im im Kopf kreist. Ja, okay. Ähm, äh, äh, du bist äh, dann bist du kreativ tätig oder wie d äh, kann ich mir deine Arbeit, äh, vorstellen, so tagsüber?
Genau. Ja, ich, äh, äh, eigentlich schon. Ich b ich arbeite im Webdesign-Bereich, ne? Also, da mache ich auch kreative Sachen und weil ich von zu Hause arbeite, äh, ist es auch eigentlich total flexibel, ne? Ähm, und ich kann mir so die Zeit einteilen, aber ich arbeite eigentlich auch, äh, äh, recht spät nachts, also nach dem Abendessen und Fernsehpause gehe ich also meistens nochmal an den Schreibtisch, was auch, ähm, okay ist, aber, ähm, weil ich morgens ist mit mir nicht viel anzufangen. Aber es wird dann doch immer viel später, als ich mir das eigentlich vorgenommen habe.
Mhm. Mhm. Mhm. Okay. Mhm. Kannst du dann nachts, wenn du schläfst, entspannen oder kommst du da auch schwer in den Schlaf?
Ja, also ich schlafe eigentlich recht schnell ein und ich schlafe auch durch, aber nicht genug, ne? Und ich habe äh, ich denke auch, dass ich recht unruhig schlafe, weil ich wache morgens meistens schon so, ähm, gerädert auf, wenn man das mal so sagen kann. Und ich habe mir ja, ich habe mir so 'ne, ähm, Fitbit so 'n Fitbit-Tracker zugelegt, weil ich das mal tracken wollte mit meinem Schlaf, ne, und, ähm, wenn ich dann so schaue, wenn ich ins Bett gehe und aufstehe, das, äh, trackt der eigentlich richtig. Aber dann sollte ich irgendwie so, na, wenn ich, äh, die Zeit anschaue, dann sollte ich eigentlich 6 Stunden geschlafen haben, aber dann steht manchmal auf der Uhr, dass ich irgendwie 1 Stunde wach war, ähm, obwohl ich durchgeschlafen habe, und dann denke ich mir halt auch ähm, ich sehe auch dann halt diese, ähm, Grafik, ne? Dass ich dann wahrscheinlich 1 Stunde so unruhig geschlafen habe, dass die Qualität nicht gut war und die Uhr das halt dann auch getrackt hat, ne? Ähm. Inso
Mhm. Mhm, mhm. Mhm. Ja, ja, okay. Ja. Ah, ja. Hm. Mhm, mhm. Mhm. Ja, also das, äh, ist dann quasi so nicht als Schlaf dokumentiert dann auf der Uhr. Ja, verstehe. Ja, ja, das kann gut sein.
N d äh, nehme ich mal an, ne? Weil ich, äh, äh, äh, äh, sie sagt mir dann: „Ich war 1 Stunde wach.”, aber, äh, ich habe definitiv durchgeschlafen, ne?
Ja, ja, ja. Aber du kommst zumindest in den Schlaf. Also, äh, oft ist ja das Problem, dass man dann, äh, ja, überhaupt irgendwie erstmal 2 Stunden wach liegt, um dann in 'n Schlaf zu kommen. Das ist nicht das Problem, sondern es ist eher im Tagesrhythmus, da mal Pausen einzubauen und und, äh, wieder wenigstens 'n Abstand zu kriegen zur Arbeit, um richtig, ne, wieder wieder Kraft zu schöpfen und motiviert zu sein, das ist irgendwie 'n Ding. Hast du, ähm, das aktiv schon mal i in in eingeplant? Also, dass du sagst, äh: „Zu der und der Uhrzeit, äh, ich weiß, dann habe ich 2 Stunden gearbeitet. Jetzt mache ich 'ne 1/2 Stunde Pause und gönne mir 1 Runde schwimmen.” oder wie auch immer was, was dich da entspannen könnte.
Ja, auf jeden Fall. Mhm. Ja, ich meine, das habe ich, äh, ähm, eigentlich auch gemacht so. Ich meine jetzt nicht, dass ich jetzt gesagt habe, äh: „Ja, 2 genau gehst du halt jetzt schwimmen”, ne? Aber ich habe eigentlich mir so so 'n Zeitblock gemacht. Okay, wenn jetzt mal 'n bisschen später 'n bisschen früher ist, dann ist das auch okay, ne? Weil manchmal habe ich dann noch was, was ich dann noch halt fertig machen will. <clears throat> Aber auch das, äh, klappt in letzter Zeit, ähm, nicht so gut, weil da habe ich jetzt oft, ähm, solche Zoom-Meetings, ähm, äh, vormittags, ne? Und das haut dann irgendwie meinen ganzen Tag durcheinander und dann, äh, verschiebt sich alles nach hinten und wenn ich dann auf die Uhr gucke, dann ist manchmal schon 4:00 und dann sage ich mir so: „Jetzt habe ich auch auch keine Lust mehr, äh, schwimmen zu gehen”, ne? Und, ähm
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja, ja, verstehe. Was was was bringt dir denn noch Entspannung, außer dem Schwimmen? Was würde dich denn noch 'n bisschen, äh, äh, runterkommen lassen?
Ja, also lesen, äh, tue ich ganz gerne und, äh, dann halt auch die die 1/2 Stunde, die ich mir dann nachm Abendessen gönne, dann halt 'n bisschen vorm bisschen einfach blöd vorm Fernseher zu sitzen und, äh, irgend 'ne Serie zu sehen, ne?
Hm. Mhm. Ja, ja, ja. Na ja gut, aber das sind einfach dann Dinge, die brauchst du dann auch, um um, ähm, den Abstand dann zu kriegen. Und das das mit dem Plan, ähm, ist halt so, wenn du dann sagst, zum Beispiel, du hast jetzt den Arbeitsschritt 1 und 2 und wenn du den wenn du da 'n Haken dahinter machen kannst, dann w w machst du aktiv äh, planst du eben 'ne Pause ein, äh, weil dann hast du, sage ich mal, wirklich was was gearbeitet und, ja, kannst quasi so, äh, das Ding gedanklich beiseitelegen, kannst dir 'ne Entspannung gönnen und dann gibt's vielleicht den nächsten Block mit 2 Dingen oder meinetwegen auch 'nem Zoom-Meeting, ne, also der nächste Arbeitsschritt. Und dann planst du das wieder ein, weil ich ich denke, es ist für dich im Ablauf sonst schwer. Du hast den den nächsten Gedanken schon wieder im Kopf und dann machst du eben ne, geht's schon wieder weiter. Vielleicht ist dieses aktive Einbauen zumindest mal 'n Versuch wert, um dir Freiräume zu schaffen. Und dann vielleicht noch das eine. Du hast ja dann auch kein schlechtes Gewissen, äh, jetzt hier, äh, zu entspannen, weil du hast dein Soll, sage ich mal, erfüllt, ne? Diesen 1. Block erfolgreich bearbeitet. Könnte ein ein Ansatz sein.
Mhm. Genau. Ja. Ja, ich meine, das ist 'ne gute Idee, dass ich mir praktisch so 'n Belohnungssystem aufbaue, dass ich sage: „Okay, äh, wenn du jetzt hier den 1. Arbeitsschritt geschafft hast, dann hast du dir die Pause verdient.”, ne?
Ja.
Und dass ich dann auch wirklich, äh, sage: „Okay, wenn's” äh, dass ich irgendwie auch wirklich versuche, dann mich auf, äh, das Schwimmen oder das Relaxen zu konzentrieren, ne, und, ähm, ja, das ist 'ne gute Idee, ne? Und, ähm, weil ich habe mich echt immer so, jetzt letztens auch, gefühlt, als ob ich durch die Pause hetze, ne? Ähm, und das ist ja, ne, auch irgendwie wieder kontraproduktiv.
Ja. Mhm. Ja, richtig. Und, äh, logischerweise hast du ja dann vorwiegend 'ne sitzende, äh, Tätigkeit, ne? Wenn du, äh, programmierst oder gestaltest, bist du dann, wäre vielleicht auch 'ne Idee, dass du einfach sagst: „Okay, noch 60 Minuten, einfach mal aufstehen, äh, 1 Runde, also, hm, hm, äh, rausgehen, vielleicht mal 1- 1 kleine Runde drehen, 5 Minuten sich bewegen oder auch in der Wohnung, je nachdem, wie das in deinem Umfeld funktioniert. Äh, das kann auch so einfach so 'n räumlichen Abstand zur Arbeit, äh, d g äh, ermöglichen. Weißt du, wie ich meine? Du s du sitzt sonst vorm Laptop und das ist dein Arbeitsfeld und dann stehst du auf und entfernst dich mal ganz, äh, davon.
Ja, das stimmt. Ja, da hast du recht, ne? Ich habe sogar äh, auch, um noch mal auf die Fitbit zurückzukommen, da war auch so 'ne Funktion, ähm, als ich die neu hatte, ne, dass die einen jede Stunde dran erinnert hat, äh, dass man 250 Schritte machen konnte und das äh, sollte. Und das hat mich dann so genervt, dass ich es ausgestellt hatte. Aber das ist eigentlich jetzt, wo du es sagst vielleicht sollte ich es einfach mal wieder anstellen, weil, d ähm, das geht dann ich meine, wenn ich das die 250 Schritte schon gemacht habe, weil ich vielleicht in die Küche gegangen bin, und das sind ja nicht viele Schritte, ne? Ähm, dann, äh, äh, kriege ich auch keine, ähm, Meldung, ne, aber wenn ich es halt nicht gemacht hat, dann, äh, sagt die der Tracker mir jetzt praktisch, äh, hier, äh, „Du musst jetzt noch 100 Schritte machen.” Dass ich das vielleicht auch wieder einfach einstelle, damit ich auch wirklich dran erinnert werde, und dann kann ich halt, ähm, mal 'ne kleine Runde um Block drehen oder wenn's auch, hm, 'ne kleine Runde durch die Wohnung, ne? Also, das ist 'ne gute Idee.
Mhm. Mhm. Mhm. Mhm. Ja. Einfach um 'n bisschen Abstand, äh, zu kriegen und gut, was auch immer hilft natürlich, je nachdem, wie du da 'n Zugang findest, sind einfach so so ganz kurze Entspannungsübungen. Also, äh, selbst vorm äh, vorm Laptop oder auf am Arbeitsplatz, wenn du einfach mal dich bisschen dehnst und 'n oder 'ne Atemübung machst. Das sind einfach Dinge, äh, das kostet keine keine Minute und trotzdem entspannt sich der Körper und man kommt ganz kurz mal wieder auf andere Gedanken. Das könnte auch was sein. Man vernachlässigt das immer, ne, man denkt ja da gar nicht dran, aber es ist tatsächlich so, kurz mal 1 Minute auf 'n Atem achten, sich dehnen, aufstehen, nochmal dehnen, hat auch schon 'ne gewisse, äh, Entspannungs 'n 'n gewisser Entspannungseffekt.
Ja, klar. Ja klar. Also, es ist auf jeden Fall, ähm, 'ne gute Idee, dass ich diese ge diese Kurzpausen, ähm, mal einführe und, ähm, da muss ich jetzt auch mal schauen, dass ich mich in meinem äh, meinen Schwimmpausen oder auch beim Fernsehen, dass ich da wirklich mal, ähm, wirklich abschalte und die Arbeit mal zur Seite lege.
Genau, genau, ne?
Ja, dann, äh, danke ich dir schon mal für das Gespräch, dass du mir zugehört hast und auch für die ganzen guten Tipps. Also, ich werde es mal ausprobieren, ähm, gleich morgen anfangen und ich werde dir da mal berichten, wie' s gelaufen ist.
Sehr gerne. Ich freue mich, wenn ich dir helfen konnte. Es lohnt sich ja einfach sich mal auszutauschen ab und zu und, äh, genau, wünsche dir alles Gute und dann, äh, bis demnächst vielleicht, ne? Ja, Tschüss.
Genau. Bis dann. Tschüss.